Ja, hi.
<clears throat> Ja?
Ähm, ich habe folgendes Thema. Und zwar, ähm, fühle ich mich in letzter dei Zeit ein wenig unsicher auf der Arbeit. Na, äh, es gibt viel Veränderung und, ähm, ich weiß nicht so recht, wie ich damit, ähm, klarkommen soll. Irgendwie wühlt es mich sehr stark auf und, ähm
Mhm.
ehrlich gesagt weiß ich weiß ich nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Ähm
Mhm.
es haben sich es ha ja?
Was genau ja, wa wa was genau hat sich denn, äh, genau auf der Arbeit verändert?
Oh, da ist, ähm, eine größere Firma gekommen, die unsere kleinere Firma aufgekauft hat. Jetzt, ähm, gibt es, äh, neue Arbeitsbedingungen, einige Jobs werden gestrichen. Ähm, es, äh, ist zwar viel mehr Schwung reingekommen, was ja auch positiv sein kann, aber, ähm, irgendwie gibt es halt auch immer wieder den Gedanken, ähm: „Was ist mit meiner Stelle? Was verändert sich da? Muss ich jetzt was zeigen?“ Es ist sehr, sehr aufwühlend und, ähm, ich weiß nicht, ob ich meine Stelle behalten kann oder ob ich mich beweisen muss.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, verstehe. Und, äh, gibt's da schon irgendwie Leute, die sich, äh, da auskennen? Zum Beispiel neue Arbeitskollegen oder so? D ich meine die wenn es 'ne größere Firma ist, gibt's ja vielleicht auch Leute, die das schon kennen.
Ähm, ja, es wird, äh, zwar ein Buddy angeboten, aber ich habe da so Angst, ähm, mit ihm über alles zu sprechen. Es, äh, wird auch sehr oft gesagt, dass man, ähm, Vertrauen haben darf und, äh, über alles sprechen kann aber es ist, äh, schwierig, sich, ähm sich zu öffnen. Und vor allem, wenn man dann auch zeigt, dass man Schwierigkeiten hat, macht man sich vielleicht auch nicht so gut und steht da nicht in 'nem guten Licht.
Mhm. Mhm. Also, hast du auch so 'n bisschen Angst, das anzusprechen?
Auf jeden Fall.
Ja. Ist das denn also, schätzt du denn die Firma so ein, dass die da sehr strikt sind, dass die da, äh, auf so was nicht gut reagieren können?
Das weiß ich eben nicht, also, die Firma früher es war 'ne kleinere Firma und da da waren wir alle per Du und es war gar kein Problem, aber man kannte auch die Leute. Aber jetzt mit der größeren Firma und, ähm, die Übernahme, da hat man das Gefühl, ähm, man kennt sich noch nicht so richtig und, ähm, da sollte man auch noch nicht alle Schwächen gleich offenlegen.
Mhm. Ja, klar, sicher, ähm, das ist dann no äh, sehr viel Unsicherheit, die sich damit, äh, ähm, einhergeht. Ähm, hast du denn da irgendeine Unterstützung noch, wo du sagen kannst, ähm jetzt sage ich mal zu Hause, vielleicht, äh, Ehefrau, Ehemann, was weiß ich, äh, irgendjemand, der dir, ähm, so 'n bisschen mental unter die Arme greift, oder bist du eher alleine unterwegs?
Ja, ich habe das mit meiner Frau schon besprochen und, hm, ich habe mir jetzt jeden Tag vorgenommen, dass ich meine regelmäßige Routine habe und, ähm, dass ich, wenn ich auf der Arbeit bin, mich auf die Arbeit konzentriere und meine Gedanken nicht so viel hin und her schweifen lasse um das Thema, was ich schon angesprochen habe, ähm, damit auch keine Ängste hochkommen. Aber irgendwie kommt immer wieder der Moment, wo dann die Angst hochkommt: „Was wird in Zukunft mit meiner Stelle sein? Werde ich da noch, äh, gebraucht? Werde ich geschätzt?” Ähm, es ist, äh, schwierig schwierig, mit jemandem darüber zu reden, weil glau ich glaube, irgendwie haben auch viele aus der alten Firma das Problem jetzt und wir wissen nicht so recht, w was wir tun sollen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Was ich da so 'n bisschen raus höre, ist, dass du da schon so 'ne gewisse ja, fast schon Vorstellung hast, dass du schon so 'n bisschen weißt, äh, w ah, dass das passieren kann, weil, äh, das ist ja schon es hört sich so 'n bisschen an, dass es nicht nur 'ne Vermutung ist, dass das vielleicht, ähm dass da umstrukturiert wird und, äh, du da vielleicht doch, äh, ne, hinterher ohne Job da stehst oder irgendwo hinkommst, wo du nicht hin willst. Oder sehe ich das falsch?
Hm, wahrscheinlich. Sicher sicher bin ich mir nicht, aber es sind ja schon einige, ähm, gewesen, die ihre Stelle verloren haben durch die Umstrukturierung. Und ich, ähm, bin mir nicht sicher, wie das jetzt bei uns in der Abteilung sein wird, aber es ist halt, äh es ist halt alles sehr unsicher. Es fühlt sich alles sehr unsicher an. Es fühlt sich, äh, alles mit Angst behaftet an, mit Sorgen. Ich habe schon nach, äh, neue Stellen geschaut, aber das das ist auch alles, äh, sehr schwierig. Ich, äh, denke mir manchmal: „Ich könnte ja ich könnte ja 'ne bessere Stelle finden. Eine Stelle, in der ich, äh, vielleicht sogar mehr aufgehe und das als Chance nutzen.“ Aber trotzdem ist sogar das mit Angst verbunden.
Mhm. Ja. Ja. Oh je, mhm. Natürlich. Vor allem, äh, ja, höchstwahrscheinlich bist du ja jetzt auch schon n n etwas länger in dem Bereich, wo du jetzt tätig bist, oder? Das ist ja jetzt nicht, dass das irgendwie ähm, äh, dass du da schnell viel gewechselt hast, sondern das hört sich ja so an, als ob du da schon so 'n bisschen dein Nest hattest.
Auf jeden Fall. Ich bin da ja jetzt schon seit 20 Jahren tätig
Mhm. Ja, genau. D also, Wahnsinn, 20 Jahre. Respekt. Toll.
und es ist
Ja, das ist das ist 'ne Riesenumstellung. Das und auch jetzt, äh, natürlich diese Gedanken, dass man neue Chancen sieht und, äh, vielleicht nach vorne blickt. Das ist auf jeden Fall erst mal richtig, da würde ich auch ansetzen, wenn ich dir Ratschläge geben dürfte. Das Ding ist nur, ähm, ich verstehe aber auch auf der anderen Seite, dass, wenn man 20 Jahre in der Firma war und das sich jetzt alles ändert, dass das auch irgendwie so 'n bisschen traurig macht, ne? Dass man da sich so 'n bisschen denkt so, äh: „Ja, eigentlich, äh, schade, weil irgendwie lief's und keine Ahnung, jetzt nicht mehr und alles, was ich so mir aufgebaut habe über die Jahre, irgendwie ist das jetzt alles weg”, ne? Das ist das ist natürlich, äh, schon, ich würde sagen, b das ist fast schon so 'ne richtige Trennung, ne, das ist schon Hardcore. Ähm, hast du denn ja, genau, und hast du da vielleicht mal drüber nachgedacht, dass das, ähm dadurch, dass das so 'n Lebenseinschnitt ist, ne, dass du das nicht unterschätzen darfst, was das mit dir macht? Dass man da vielleicht tatsächlich sich sogar mal 'n Gesprächspartner sucht, 'n professionellen, und das einmal, äh, klar, ja, auseinanderarbeitet, sodass du das auch verarbeiten kannst, weil, ähm, momentan steckst du noch in diesem Kaugummiprozess, sage ich mal, der ist komplett zäh. Du weißt nicht, wie's weitergeht, bist auch irgendwie am Überlegen, ob du wechselst oder ob du vielleicht sogar da bleiben darfst, aber wenn du da bleiben darfst, ob's dann überhaupt noch das ist, was du willst. Dass du da vielleicht zumindest jemanden hast, mit dem du da, ähm, auch drüber sprechen kannst und reflektieren kannst, dass du dich auf diesem Weg nicht verlierst, weil, ähm, diese Emotionalität, die damit einhergeht, die absolut normal ist, die auch verstehen kann, die, äh, würde ich nicht unterschätzen, was die mit dir macht, ne? Das ist nicht, dass du jetzt irgendwie schwach bist oder dass du's irgendwie nicht abkannst, sondern es geht einfach darum, nach 20 Jahren, das ist schon 'n Einschnitt, 'n richtiger Lebenseinschnitt, ne? Das muss man muss man verstehen, glaube ich, ja.
ja, und das ist jetzt schwierig. Genau, genau so fühlt sich das an. Ja, wenn Jemanden zu suchen, mit dem ich, äh, da sprechen kann, ähm, wir haben ja auf der Firma einen Buddy oder meinst du vielleicht einen Psychologen?
Mhm. Ich meine, genau, es muss jetzt nicht unbedingt 'ne psychologische Therapie sein, sondern dass man, ähm auf jeden Fall nicht intern in der Firma. Das, äh, halte ich für, ja, unvorsichtig. Ähm, ich würde mir jemanden suchen privat. Zum Beispiel gibt's auch Online-Gesprächsangebote, ne, Plattformen, muss man gucken nach den Bewertungen, wo man einfach unverbindlich oder für 'n für 50 € oder was einfach mal 1 Stunde bucht und mal ausprobiert, mal schnuppert und guckt: „Ist das was für mich, wenn ich über meine Probleme spreche?“, und, ähm, da mir vielleicht dann auch noch mal für mein eigenes, ähm, Wohlsein mein psychisches Wohlsein, so 'n bisschen Unterstützung hole. Weil, ähm, die Arbeit, dass du die drauf hast, da habe ich keinen Zweifel dran. Und dass du auch wieder was Neues findest nach 20 Jahren. Ich meine, du bist ja 'ne qualifizierte Fachkraft in dem, was du tust. Äh, ist ja ganz egal was. Ja.
Mhm. Ja. Ja, die Arbeit die Arbeit kann ich gut. Ich, äh, habe das seit 20 Jahren habe ich geübt und ich wurde ja immer besser darin. Ich bin ich bin was die Arbeit angeht, ähm, mache ich mir keine Sorgen. Es ist einfach nur auch das Gefühl, irgendwie bekomme ich das Gefühl nicht weg. Ich würde ja gern jeden Tag, äh, mit Spaß an die Arbeit gehen und auch im Büro mit Freude sitzen. Es ist irgendwie alles mit diesen negativen Gefühlen behaftet und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass es doch irgendwie was mit der Psyche zu tun hat und eher weniger mit der Jobsituation. Vielleicht hat das das ja nur ausgelöst, was was da war.
Ja. Genau. Sicher, deswegen Ja. Ne, mhm. Ja. Mit Ängsten, ja, genau. Ja, nur, ähm, gehe da nicht zu hart mit dir ins Gericht, äh, Menschen haben Probleme, ähm, mit weniger. Also, nach 20 Jahre den Job wechseln zu müssen wegen 'ner Firmenübernahme und s sein ganze Lebensstruktur, das ist 'n riesen Einschnitt, das ist 'n keine Kleinigkeit. Also, da gibt's Menschen, die mit weniger zu 'ner Therapie gehen, ähm, da würde ich, äh, mich nicht äh, da würde ich nicht sagen, dass du schwach bist oder das nicht abkannst oder das ist wirklich ich würde sagen, du bist ganz normal. Du hast da 'ne schwere Zeit jetzt und die musst du ernst nehmen, also, die e es wäre schön, wenn du die ernst nimmst, dass du dich selber ernst nimmst und sagst: „Ich bin mir selber das wert, dass ich meine psychische Hygiene auch so 'n bisschen pflege und vielleicht mir mal so 'n Gespräch suche.“ Vielleicht f fließt da auch mal 'n Tränchen oder so, das ist alles absolut in Ordnung, ne? Das ist das gehört auch zum Leben dazu und das ist jetzt nicht so, dass man da, äh weißt du, einfach, dass das wegkommt, dieses beklemmende Gefühl, weil momentan frisst es irgendwie ja auch in dich hinein oder nicht?
Ja. Das stimmt.
Ja, das ist ja wirklich nichts nichts, was du was d ja, und das hast du ja nicht verdient, absolut nicht, ne? Na
Ich fress ich fresse da wirklich viel hinein. Aber aber ich ich denke, damit hast du 'n guten Punkt. Ich sollte mir vielleicht doch jemanden suchen, wo ich auch einfach mal probeweise, wie du es schon erwähnt hast, ähm, ein Gespräch außerhalb der Firma führen kann. Vielleicht würde mich das ja auf andere Gedanken bringen oder Möglichkeiten eröffnen, die mir aus diesem Gefühl da herausfinden.
Genau. Ja, und die dich dann auch wieder ähm, so die du kriegst halt die Kontrolle zurück über dein Leben. Momentan hat man dir das weggenommen, aber dann, wenn du merkst, dass du aktiv an dir selber arbeitest, hast du das Gefühl, dass du wieder Kontrolle zurückgewinnst, und daraus kannst du erstarken und dann wird's besser werden. Da bin ich mir sicher, dass du das kannst. Ja.
Ich hoffe, dass das klappt. Ich ich werde das probieren, ich werde versuchen, dass
Ja.
dass ich mir da eine Beratung ein eine Beratung außerhalb der Firma suche, mit der ich das mal besprechen kann.
Super. Mhm. Ja, das ist einfach 'ne Investition in dich selbst und die also, ich kann mir vorstellen, dass das gut wird. Es gibt immer die Gefahr, dass d äh, das mit dem Therapeuten nicht klappt, weil die Chemie nicht stimmt. Da muss man vielleicht 'n 2. Versuch starten, das ist auch normal, aber, äh, äh, ich glaube wirklich, dass dir das helfen kann, und ich finde es auch toll, dass du so offen dafür bist, und auch danke, dass du so offen dein Problem geschildert hast, ne? Also, du schaffst das.
Ich hoffe es. Ich danke ich danke dir. Das waren das waren gute guttuende Worte und ich werde ich werde es probieren.
Ja. Gott sei Dank, ja. Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke schön, wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal.